Mais il veut pas plus. Donc voilà, on a on mmh mh. Il ne veut pas plus, ouais. Donc faut qu'aussi, tu vois, on on alors entre leurs besoins que nous on pense et ce que lui, heu, il, heu, il veut, tu vois? Il y a, mmh il faut aussi qu'on prenne en compte tu vois, que, que s'il veut pas plus, il veut pas plus
Ah il ne veut pas, plus que ça. Ah mais c’est c'est admirable, heu, quand même ce que vous faites. Oui, oui, b des des fois peut-être vous pensez que ce serait mieux qu'il y ait quelqu'un passe tous les jours. Mais, comme lui ne veut pas, vous vouliez pas le mettre, heu, vous vouliez pas prendre la décision pour lui parce que quand même c’est c'est sa vie, quoi. Oui c'est difficile hein, ça c'est c’est très très délicat et difficile à gérer. Mais écoute, tu as l’air, heu, de faire ça, heu, avec beaucoup de d'empathie. C'est bien de d'écouter les besoins. Peut-être, tu sais qu'à un moment, lui-même va se sentir, heu, dépassé de nouveau et à ce moment-là, comme vous êtes toujours disponible, il va de nouveau tendre la main et vous pourrez adapter au fur et à mesure, de de de ses besoins, quoi.
parce que c'est chez lui tu vois ouais. Bah oui. Ouais. Ah, oui bah Tout à fait, tu vois, on on essaie de les, mmh, de les voir, heu, 1 fois par semaine, au pire, heu, tous les 15 jours. Heu heu, on a on habite à à 20 minutes de chez eux.
Vous habitez loin? Ah, ça va. Vous êtes pas, heu, pouvez régulièrement aller les voir, quoi.
Mouais. Non, ça va. C'est ça et puis tu vois, on gère tout ce qui est administratif
Oui.
tout ce qui est papier parce que ça, c'est hyper compliqué. Des prises de rendez-vous
Oh! M’en parle pas. Oui en France, c'est pas évident, hein.
un, ou, heu, les prises de rendez-vous où tu fais maintenant, principalement en ligne, sur Doctolib ou des choses comme ça.
Oui.
Et heu, il y a des il y a des fois où, heu, où je le sens qu'il est agacé par, heu par toutes ces barrières, heu, qu'il subit. Donc la barrière, tu vois, avec ma belle-mère. Ma barrière de la langue, heu, la charge mentale, parce que bah, du, heu, du matin jusqu'au soir, il s'occupe d’elle, heu et tous les jours de la semaine. Mais
Mais il accepte votre aide, heu, avec reconnaissance ou il est aussi passé par le fait d'être obligé de demander?
Oui. Non, non, non, il accepte très facilement. Heu et heu et nous, comme mouais, ah oui, ah oui, complètement. Mais c'est c’est c'est 2 personnes qui sont vraiment, hem, heu, famille, heu, qui sont, heu, qui ont beaucoup d’humilité.
Avec gratitude, même, peut-être? Ouais? Ah, bah ça c’est oui, ouais.